Nah kalau mimpiku waktu itu ya yang paling, maksudnya apa ya, kayak muluk-muluk menurut aku itu adalah, eee, pengen berkarier di perusahaan yang besar. Ada satu perusahaan, ya kayak misal, eee, perusahaa atau kalau enggak ini organisasi-organisasi PBB gitu, misalnya UNICEF gitu-gitu, terus pokoknya melakukan, eee, banyak hal yang memang berdampak secara sosial, sampai sekarang pun kadang kayak masih pengen ya kalau misalnya nih, eee, lihat ada isu-isu secara global. Entah itu isu tentang anak-anak, isu lingkungan ataupun itu tuh kayak masih pengen untuk coba, mmm, apa ya berdampak gitu loh untuk coba terlibat, eee, dalam hal membuat dunia itu jadi lebih baik itu memang ada rasa itu rasa itu tuh masih ada gitu ya tapi, eee, nggak sekuat dulu dan kayak, ya udahlah kerja di mana pun sama aja, jadi kayak lebih ke gak tau kenapa aku kehilangan ambisiku gitu, ambisiku untuk heeh, untuk mencapai beberapa hal. Iya?
Wah keren. Ah iya iya. Iya. Oke. Oh iya paham Kak. Jadi mungkin Iya, jadi mungkin bisa dibilang Kakak sekarang ini kayak, eee, menerima apa yang ada aja gitu Kak ya, ya udah kayak gini aja dulu terus kayak Kakak jadi melupakan mimpi-mimpi yang mungkin pernah, eee, pengen Kakak kejar gitu Kak ya. Paham paham Kak, ini wajar jika sih Kak hal itu terjadi apalagi Kakak di fase yang mungkin masih belum bisa, eee, legowo gitu ketika, eee eee eee, putus gitu dengan pasangan Kakak tadi gitu. Tapi di sini Kakak keren banget sih mimpi-mimpi Kakak ini, eee, sangat-sangat bagus ya kalo menurut saya dan ini, eee, mimpi yang, eee, luar biasa dan mungkin gak semua orang me memimpikan hal tersebut gitu. Dan Kakak juga dulu udah berusaha ya untuk menggapai mimpi itu, namun mungkin belum waktunya gitu, oke. Nah mungkin pertanyaan lain nih Kak dari saya, selama ini Kakak udah pernah gak sih melakukan kayak sejenis us usaha-usaha mungkin untuk merasa lebih baik atau mungkin kayak Kakak healing-healing atau mungkin juga, eee, bercerita dengan orang lain mengenai masalah Kakak ini sehingga mungkin Kakak merasa lebih lega gitu, pernah nggak Kakak?
Benar. Iya benar banget. Wajar ya. Nah iya tuh. Wah, makasih. Iya.